Hola, hola, ¿cómo estás?
Hola. Bien, bien, y, ¿tú?
Muy bien, aquí acabando de cenar.
Qué bueno, qué bueno, provechito. Oye, oye, preguntita, ¿a a alguna vez te han robado algo mientras viajas?
A ver. Eh, sí, fíjate que sí me ha pasado. No co no así de que en viajes también, pero una vez me pasó de que, un en un tren se me olvidó una bolsa. Y, pues, obviamente ya no fue algo que se pudo recuperar, ¿no? Entonces sí, ajá, como que te llega el desespero a veces de que, pues, tienes todas tus pertenencias, cosas importantes ahí dentro de la bolsa, y no sabes como con quién acudir para pedir ayuda. Entonces, como que la des desesperación, así de que te saca lágrimas a veces de: "No, ¿qué voy a hacer con mi vida?". Ajá, ¿a ti no te ha pasado a ti de que te han robado algo mientras viajas?
Ajá. Ajá. Ay, a mí me ha Ajá. Sí. Ajá. Ajá, de desistir, de frustración, ajá. Pues, es que no sé si fue robar, tar cual, pero, me pasó una vez que, yo iba en el camión y se sentó un tipo al lado de mí
Ajá. Ajá. Ah, okey.
Y, eh, haz de cuenta que, pues, eh, no sé, yo me gusta charlar mucho. <chuckles> Entonces, el, sí, el chavo, pues, emp me empezó a explicar su vida y así como que bien triste y todo eso, y me dijo que estaba de viaje, y sacó una cadenita, ¿no? Y y y cuando sacó la cadenita, me
Ah, con personas, ah, okey. Ajá. Sí, ¿te la estaba mostrando nada más?
Sí, me me la me la quería vender, pero haz de cuenta que, o sea, su punto fue, no, pues, es que esta es de oro, y la verdad vale mucho dinero, y yo yo solamente quiero, este, el dinero para el pasaje, porque, eh, tengo que ir a tal lugar. Entonces
Ah, okey, okey. Ajá. Ah, sí, me ha tocado escuchar ese tipo de cosas.
Entonces, haz de cuenta que, pues, yo caí redondito en su, como en su juego, y y yo dije, no, pues, es de oro, o sea sí, sí, sí, y dije, no, pues, la compro en 100 y le sacas, no sé, 500, ¿no?
Ujú. Ah, un complot, una mentira. Ajá. Ajá.
Este, y me la vendió, se la compré y todo. Hasta eso no, recuerdo que no le no le pagué tanto. Y yo dije, no, pues, ya ya ya la armé, ¿no? Y al día siguiente sí, sí, al día siguiente fui a una tienda donde donde compran oro
Ajá. Tú tú de, saliste ganón. <chuckles> Ajá.
y le hicieron la prueba, y, pues, no era oro. Y yo dije: "No, caí"
Uy. Le rascaron ahí y era metal, así.
Caí, sí, sí, sí, sí, le pusieron el ácido y caí, y y fue así como, te digo, no fue así exactamente robar, pero me sentí como como estafado.
Ajá. Ajá. Y es que, fueron como que, no, también tú normalmente una persona que compra la cadenita se la queda, ¿no?, y no es piensa como tú de: "Ah, pues, qué bien, le voy a sacar provecho, y le voy a salir ganando, y voy a venderla", <laughs> lo lo miraste como un negocio tú también. <chuckles>
Ajá. Sí, sí, sí. Sí, yo sí lo pensé, dije: "Bueno, la vendo, y ya saco algo". Sí, a a lo mejor, por por la porque es, ¿co cómo se le dice cuando quieres?, por avaro, por avaro me me pasó, o sea, no perdí tanto, pero sí, ah, me sentí así como que de: "Eh, demonios", no no no no de Sí, así estafado.
Ajá. Ándale, ándale. Sí. El estafado, ¿no? Ah, es la excepción ahí.
Y una vez, eh, ahorita que estabas hablando de lo de la de de la frustración, cuando cuando te pasó eso, ha hace muchos años, en mis primeros viajes a los Estados Unidos, yo estaba muy chiquito, estaba en aquí en México es en primaria, eh, e entonces, hacíamos hi hicimos viaj un viaje a Estados Unidos y mis papás me habían dado, oh, como mis dolaritos en una cangurera.
Ujú. Ujú. Ah, okey, sí. Ajá, para gastar, ajá.
Sí, para gastar, y, pues, ya, yo yo traía mi cangurerita y todo, y me acuerdo que llegamos a no me acuerdo qué aeropuerto llegamos en Estados Unidos, y bajamos y todo, bajé mis mis maletas y todo, y ya estando casi fuera del aeropuerto, me di cuenta de que no tenía mi mi cangurera.
Ajá. Sí. Ah, se te olvidó.
Sí, se me en ese tiempo eran como $700 dólares.
Ay, bueno, pues, sí era una buena cantidad <chuckles> y para un niño, ¿no?
Sí, sí era una buena cantidad, entonces, sí, sí, entonces imagínate cómo me sentí.
Pero, ¿por qué llevabas todo el dinero en esa bolsa, o sea, por qué?
Pues pues, no sé, es que, pues, en realidad cuan no no pensé así como que divi o sea, nadie me dijo: "Divídelo", o, no sé, "No lo cargues todo ahí", o o, "Guarda parte en en tu maleta", nadie me dijo nada de eso, pues, no sé, estaba chiquito y se te hace fácil todo.
Ajá. Ajá. Ajá, se me hizo raro de que Ajá, de que no, pues, que vas a comprar algo, llevar la cantidad, ¿no?, no que todos tus ahorros los lleves siempre en tu bolsa a todos lados.
Ajá. Sí, e e esa vez, o sea, no me la pasé mal porque me porque afortunadamente, mis papás me volvieron a mandar dinero, pero, sí ha sido de las que dije: "¡Ah!", las que más me han dolido.
Ajá. Ah, okey. Pero te quedó ya, ¿no?, desde ahí aprendiste a que ya no llevabas todo el tiempo todo el dinero, <laughs> no pues, al menos tuviste una buena lección de todo eso.
Sí, no, ya jamás, jamás, jamás, jamás. Sí, tal cual, tal cual. ¿A ti a ti te ha pasado algo más?
Em, que yo recuerde, bueno, este, no me pasó a mí, pero me acuerdo que con un amigo le pasó, de que iba en un camión, y él iba jugando él iba jugando con su iba con el Switch, iba bien feliz jugando con el Switch y, pues, uno piensa que, pues, le van a robar en bueno, ahorita bueno, yo creo que sí se lo debió de haber pensado, a que debió de ir como que preparado de que te puede pasar eso en un transporte público, ¿no? Pero él no. Y dice que, pa se paró el camión en una parada y se subió un señor así bien sospechoso, y que empezó a amenazarlos así como con un cuchillo de: "Que denme todas las cosas", y así. Y que él como que no reaccionó a tiempo de que se guardase el aparato, se quedó como que viéndolo así y no creyó como que le fuera a quitar un juego o o una consola. Y sí, se la llevó, ahí sí se llevó celulares, en en entró más como que por aparatos que por dinero, cosas que pudiera agarrar así rápido y llevarse de que andar buscando billeteras y eso. Y ya se quedó sin la consola, y sí se quedó así bien impactado. <chuckles>
Ajá. Ajá. Ajá. Ajá. Ajá. Ajá. No te pases. Ajá. Ajá. Ajá. Ajá. Y, y, eh Y y, ¿crees que eso fue un un error de su parte o fue algo que podría pasarle a cualquiera?
Eh, yo creo que, bueno, yo sería de las personas que no me pondría a jugar con algo caro, en un transporte público, eh, como que tienes que, también por la parte donde vives, por ejemplo, si todavía vive en México, pues, no, o sea, yo me gusta mucho México, obviamente, pero pero tienes como que ya uno sabe lo que le espera, ¿no? Y lo que, pues, estar preparado ajá, de no estar como que si traes un teléfono caro, no vas a estar ahí enseñándolo a todo ajá, de que te vean estar usándolo todo el tiempo. Hay lugares, a veces, que también hay gente que va caminando a un amigo le pasó así, que fue un viaje a Guadalajara y iba caminando así, con el teléfono en la mano, y dice que pasó así, una bicicleta, fiu le robó le robó el teléfono, se lo quitó de las manos y ya, ni modo que lo correteara, o sea, iba en una bicicleta. Entonces, sí como que te tienen en la mira, ese tipo de personas, de que ya mira qué está haciendo esa persona y te atacan.
Sí, sí, sí, tal cual. Sentido común. Ajá. Ajá. Sí, sí, sí. Mostrándolo, ¿no? Sí. Ajá. Ajá. Y se la rató, no. Sí, sí, sí. S Sí, es que, eh, bueno, en en México como que eres más precavido, ¿no? O sea, ya sales y eres, tienes que ser más precavido. Por lo menos, yo así soy.
Ajá. Sí, sí, sí. Sí. Sí, pues, la es la manera de
Y Sí, oye oye, y lo lo que te pasó anteriormente, lo que me contaste al inicio, eh, ¿cambió esa experiencia la la forma en la que viajas ahora?
Ajá. Eh, si cuando viajo en por México, <chuckles> ya ahora suelo como de que, miré un video de recomendaciones de para cuidarme mejor, y todo ese rollo. Eh, era uno de que usar bolsas que fueran como cruzadas y que se pusieran o que se pusieran enfrente en la en la ajá, en la pechera o de que las bolsas meter tus como tus teléfono y eso, eh, si traes un suéter tenga bolsas, eh, como interna de del suéter también. Porque normalmente uno cuando lo pone por las bolsas de afuera hay personas que se dedican a eso, a, eh, no se como se les llama pero
Ajá. Ajá. Ajá. Por enfrente, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Ajá. Se es se le se le llama pickpocket, ¿no? El que, el que los carteristas también.
Ah te, tienen como que un, ajá, carteristas, ándale. Y ellos hacen como que tienen la técnica de sacarte las cosas sin que tú sientas. Y, ajá
Ajá. Sí, que, sí, sí, sí, sí que
Me ha tocado ver videos de ahí en YouTube de eso, de que, de profesionales en eso. Y yo, ¿cómo no sienten las personas?
Sí, sí, me Sí, sí, sí, lo. Yo lo yo lo donde he visto que pasa mucho eso es en en España, ¿no? Da y el, les dicen los los carteristas que vas caminando, no sé si allá haya metro en el autobús, no sé, pero sé que en los lugares concurridos es donde como que se te acercan, y no y no es 1, son como que varias personas que actúan en conjunto y como que te, no sé, que te atarantan y y te roban.
Ah, no sé, no sé. Ajá. Ah, okey. Sí. Ándale. Ajá, sí, sí, sí. Sí, como que dicen, esta persona ya la vem ya las tenemos vista, y se van acercando como 3 personas por atrás, mientras una está viendo de que en se distraiga la otra persona y la otra le va sacando poquito a poquito las cosas de la bolsa o la ajá, sí me ha tocado. Me tocó, pero era como que del de efe eso me tocó ver.
Sí, sí, sí. Sí, tal cual. Fi fíjate que Ah, ¿tú lo viste?
No, no, no, me tocó ver un video de que, una perso un uno que se dedicó a investigar ese tipo de personas porque lo hacían tan tan a menudo, que le llamó la atención. Y luego hizo que, como que una persona fingiera que, tenía como una bolsa para grabar todo ese el proceso y Ajá, ándale era una carnada y ya cuando, termin de robar y ya la siguieron a a la parte donde se sentaron a contar el dinero y ya les empezó a preguntar de: "Oye, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso de estar robando? ¿No piensas si esa persona también tiene necesidades?". Y así de y las y las agarraron en la movida. Entonces sí estaba interesante el video de
Ajá, yo dije: "Tú lo vi". Dije: "Wao". Ajá. Ajá. Ajá, como puso e era una carnada. Ajá. Ajá. Ajá.
de preguntándoles por qué roban.
Y y y yo justo justo había visto eso de que, por ejemplo, que, cuando estás en lugares concurridos, tienes que tener, no sé, tu, tu mochila por el frente, la carte los hombres, la cartera. Sí, lo los hombres, la cartera tendrías que tenerla o en tu mochila o o por enfrente, o un pantalón ajustado, o o evitar los llaveros, porque, haz de cuenta que si tienes, no sé, lo eh, la cartera con un llavero o las llaves con un llavero, pues, es fácil quitarlo. Y no no me acuerdo
Ajá. Sí, sí, sí. Abrazado, todo. <chuckles> Ujú. Sí, sí. Ujú. Sí. Ah sí, también te lo jalan, ¿no?
Sí, sí, sí, porque, no me acuerdo cómo se llama, eh, pero haz de cuenta que el cuerpo cuando, es como el reloj. Tú, no sé si utilizas el reloj, pero el reloj no lo sientes con el paso del tiempo. Te lo pones y cuando te lo pones la primera vez, lo sientes, ¿no? Tú sabes que está ahí, pero, conforme pasa el día, tú ya no eres consciente de que el reloj está ahí.
Ah, okey. Ajá. Sí. Ujú.
¿Si me explico? Entonces, haz de cuenta que lo que utilizan los carteristas es que, te tocan mucho, de alguna forma, para que te empieces a acostumbrar a su toque. Entonces, cuando te empiezas a acostumbrar a a estar a ser tocado, de cierta forma, es cuando es más fácil para ellos, eh, quitarte las cosas, porque asumes ajá, porque asumes que como te de la forma que te están tocando, es normal. Es como cuando no en un lugar muy concurrido, pues, ya ves, te pegas con, ah, con con otra persona, ¿no?, no sé, o sea, vas en el autobús y te pegas.
Sí. Ajá. Ah, okey, okey. Ajá. Yo no sabía esa técnica. Ajá. Ah, okey, okey. Sí, sí, que en los trenes, ¿no?, que es cuando van todos parados.
Ay. Sí, tal cual. Entonces, haz de cuenta que te pegas y tie y, eh, ese esa sensación, de repente, la dejas de percibir. S o sea, sabes que te está tocando, pero ya no la percibes, ya no la estás sintiendo, no sé si me explico. Entonces, eso utilizan los carteristas. Así
Ajá. Ajá. Sí, sí, sí, entiendo. Y creo que, también he visto como que uno bien extremo, pero esto ya no es como de profesional carterista, porque hay personas que llevan su bolso así, de un, pues, agarrado, en el hombro, y llega un, pues, carterista, también se podría decir, pero lleva con esa, unas pinzas, grandotas y corta la la la parte del hombro de la bolsa, y cuando se cae la bolsa, la agarra y sale corriendo con la bolsa, pero pues, no es una persona que dis disimula, no, se acerca y te corta
Ajá. Ajá. Ah, caray. Ajá. O sea, ¿ya ya ya tiene las l la herramienta ahí lista?
Ándale, la traen preparada. Eso ya sí, no sé, ahí, pues, corren más peligro, ¿no?, de que quieren todo el bolso, no quieren como que nada más una cosa, quieren todo.
Ajá. Oye, y, ¿tú podrías darme, así como algún consejo como para evitar el robo o algún problema cuando cuando viaje?
Eh, pues yo creo que, tratar de no llamar mucho la atención, si ya sabes que es un lugar peligroso, pues evitar andale, de que, pues no mostrar como que muchas personas llevan toda su ropa de marca. O sea, no tiene de malo que use ropa de marca, pero hay como que, estilos en una misma, por ejemplo, si, no sé, vamos a decir, adi de uses Nike y, o pues, esa no esa no es como que bien de de lujo, pero es un ejemplo, y que tienen así como el simbol el símbolo grandote. Muchas personas que les gusta llamar la atención y traer como el símbolo cruzado en toda la playera, o sea, no tiene que ser tan llamativo, ¿no? Hay unas que tienen como el loguito chiquito, que desde lejos no se nota que es de, pues, de lujo, ¿no?
Perfil bajo. Ajá. Ajá. Ajá. Ajá. Ajá. Sí, eh, sí, pues, más que nada, como ser como, ¿cómo se le dice? Eh, porque siento que también hay lugares, ¿no? O sea, no no no te vas a ir con, ah no sé, con con un Perry Ellis a, a al metro, o, sí, o el Gucci, exa exactamente, o sea, no te lo vas a llevar a esos lugares, ¿sabes? Entonces, yo siento que también tienes
Ajá. Ajá. Bien Gucci ahí. <chuckles> Ajá. Sí, sí, tiene como que tiene que ser precavido.
eh, yo creo que más que na yo creo que el consejo sería como, tener sentido común, ¿no? Porque tú sabes, tú sabes, cómo evitar el robo, pero a veces decides asumir el riesgo, ¿no? Sí. E entonces, yo creo que el el mejor consejo para como para evitar rog robos cuando uno viaja es, eh, sentido común, sentido común, porque si no tienes sentido común, pues no. Y por, te porque me pasó, ah ah, yo viví en Japón un tiempo
Ándale, ándale. Ajá Te vale. <laughs> Sí. Ajá. Ujú, también. Ajá. Ay, qué padre.
eh sí, y haz de cuenta que en un santuario se me acercó otra vez, otro un señor así como pobrecito de: "No, pues soy de un santuario tal". No, no, no, vendiéndome como una, ¿qué era? Era como un amuleto. Me vendía como un amuleto, pero a haz de no me acuerdo cómo era su modus operandi, pero el, era como de dame el dinero que tú quieras, y terminaban sacándote como más dinero y no no sé cómo explicártelo, pero ajá, entonces, yo yo yo creo que también mi consejo sería
Ajá. Ah, ¿pidiendo dinero? Ah, okey, okey. Ajá. Ajá. Ah, okey. Ay, ¿en serio? Era como un vendedor, pero aprovechándose de la forma en que vestía.
no, como de ¿n nunca nunca te ha pasado que estás, que que viajas y te dan algo sin que tú se los pidas, y que luego se acercan y te piden dinero?
Ah, en el camión. Sí, me tiran como con chocolates y ya luego pasan y tiene de: "Dinero, dame el dinero". <chuckles>
Ah Ándale, algo similar. Sí, al algo, algo similar así, entonces, yo creo que mi consejo sería, eh, si se ve muy fácil o si se ve, me eh, s no es, si se ve, ¿cómo decirlo? Como fácil, mm, hay algo raro. Sí, hay que así hay algo raro, hay hay algo raro ahí. Entonces, eh, se sería como, hazle caso a tu intuición, ¿no? Yo creo que ese sería el el mejor de los consejos.
Ajá. Ajá. Ajá. Que como que sospechar, ¿no? De quien Ajá. Sí, sí es verdad, sí es cierto. Ah, sí, eso es obvio, es muy importante, ¿no? Sí, yo creo que sí. Creo y también de que si, no lleves todo tu dinero ¿eh? Para la próxima. <laughs>
Tal cual, tal cual, tal cual, cual. Sí, eh, de hecho, ya ya no carga tanto. Oye, me tengo que ir, pero, me dio mucho gusto hablar contigo. Gracias.
Qué bueno. Ah, muy bien. Ah, igualmente. Adiós.
Ándale, hasta luego, bye.